Allora, volevo parlarti di un problema che riscontro da qualche tempo, uhm, ovvero, io sono una persona molto espansiva, ehm, sono molto estroversa quindi mi capita di parlare con tante persone, uhm, di, uhm, essere sempre diciamo, uhm, in contatto con qualcuno eccetera, uhm. E proprio questo, diciamo aspetto anche del mio carattere mi porta, diciamo, difficoltà a stabilire dei limiti con le persone che mi circondano. Quindi magari, uhm, chi mi conosce, uhm, bene, uhm, sa diciamo fino a che punto può spingersi, conosce anche i miei limiti, uhm, anche le aspettative che io ho, uhm, rispetto a quel rapporto. Ehm, però diciamo che mi capita spesso, uhm, con persone che conosco da meno tempo, magari di sembrare, uhm, diciamo molto aperta, ehm, e quindi si pensa di potermi magari dire di tutto, uhm, o anche diciamo che io non abbia magari dei grandi limiti, ehm, caratterialmente, uhm, o non so che qualunque battuta sia, uhm, permessa e così via. Uhm, e diciamo che quando entro in questo tipo di rapporti, poi faccio fatica a uscirne. Quindi magari, uhm, non so, anche delle persone mag subito si sentono a loro agio a raccontarmi delle cose molto personali e quindi poi io faccio fatica anche a sottrarmi da questo tipo di dinamiche e, uhm, mi ritrovo un po' intrappolata in questi rapporti che sono da subito troppo stretti, uhm, di cui però effettivamente poi non riesco a liberarmi. E quindi volevo magari chiederti un parere o degli c dei consigli su come gestire questo tipo di rapporti.
Mh-mh. Okay. Mh-mh. Okay. Sì, sì, assolutamente. Intanto, grazie per avermene parlato perché, appunto, da da come l'hai narrato non sembra assolutamente facile vivere un pò con la consapevolezza, appunto di, ehm, star vivendo dei rapporti, magari, tra virgolette, anche "falsi", sotto determinate sfaccettature, proprio perché tu, come mi dicevi prima, in alcune situazioni ti senti, magari, obbligata a, mhmm, avere lo stesso tipo, ecco, di di relazione con con l'altra persona, a parlare di determinate cose. Quindi, allora, se per te non è un problema e ti va di rispondere, mhmm, mi piacerebbe farti qualche domanda in più a riguardo, proprio per poi darti i consigli il più mirati possibili sulla sulla cosa. Ehm, intanto, ehm, dato che parlavamo di aspettative e limiti, ehm, sapresti, come dire, descrivermi con un pò più di, ehm, precisione quelli che sono le tue aspettative/i tuoi limiti nelle relazioni sia, magari, romantiche che platoniche, che vuoi andare, appunto, a coltivare?
Mh-mh. Esatto. Assolutamente. Allora, uhm, diciamo che io, sia per amicizia che per relazioni, ehm, magari superficialmente posso sembrare molto aperta e quant'altro, in realtà non lo sono. Quindi, diciamo che mi piace se tenere dei limiti ben precisi anche con le altre persone, che sia sia run dal punto di vista romantico, ma anche nelle amicizie. Quindi, diciamo che, uhm, i rapporti che ho, più intimi, son stati costruiti in tanto tempo. Quindi, uhm, una volta che è stata un pò passata la parte superficiale, uhm, e solo col tempo credo che si possano costruire delle relazioni vere, in cui ci si sente anche di dire determinate cose, di potersi confidare, uhm, mhmm, e quindi diciamo che, uhm, non so se è perché magari, uhm, mhmm, do tanta confidenza all'inizio, però non raccontando mai ma magari mie cose tanto personali, uhm, le persone si sentano autorizzate, uhm, a dirmi delle cose o anche a chiedermi alcune cose, uhm, magari anche personali a cui poi io faccio fatica a sottrarmi proprio perché, uhm, mhmm, poi mi vergogno quasi di, uhm, è come se dovessi poi tornare indietro nel rapporto, no, quindi mettere dei limiti effettivamente, ehm, e lì faccio veramente tanta fatica perché penso poi i deludere l'altra persona o, uhm, di averla illusa in qualche modo; cioè, come se mi potesse proprio accusare di averla illusa, ecco.
Mh-mh. Sì. Ah. Mh-mh. Ho capito. Mh-mh. Certo. Okay. Quindi, un'altra problematica, oltre alla, magari, mhmm, necessità di mettere questi paletti è proprio il non riuscire allo stesso tempo a metterli quando serve, una sorta di circolo vizioso. Okay. Beh, ma ha assolutamente senso anche perché, come dici tu, sci sta che, magari, durante, ehm, una conversazione con una persona che, comunque magari, ehm, stimi, con la quale stai coltivando, come dicevamo prima, un rapporto, ehm, come dire, tornare indietro, magari, s e sembrare, ehm, come se l'altra persona stesse sbagliando, potrebbe farla sentire in difetto e far sentire di te i di conseguenza, in difetto. Quindi, ripeto, è un pò un cane che si morde la coda da solo, però è assolutamente risolvibile, ecco. E, come dire, ehm, ci sono delle situazioni specifiche in cui ti senti a disagio, proprio magari domande su certe parti della tua vita a cui non vuoi proprio mai rispondere, e sono un pò proprio quelle il pallino d'allarme che ti fa dire: "Okay, forse dei paletti li dovrei mettere," cosa che poi, appunto, non riesci a fare. Però, le tematiche principali quali sono?
Esatto! Esattamente. Certo. Allora, sicuramente, magari quando, non so, persone che conosco da poco, uhm, qui mi riferisco, in particolare, magari, a delle amicizie che si creano troppo rapidamente, uhm, magari non so, che mi venga chiesto: "Ah, ma usciamo, magari, con i tuoi amici," uhm, oppure, uhm, quando magari le persone si attaccano troppo anche dal punto di vista proprio fisico quindi, magari, non so di voler uscire spesso, uhm, di voler anche entrare un pò nella mia quotidianità, quindi non so, magari io racconto dei miei amici e quant'altro: "Ah, ma sì! Ma puoi farmeli conoscere, usciamo insieme, facciamo questo, facciamo quell'altro," uhm, e io lì poi sento di e essere arrivata al limite, perché poi se, effettivamente, ehm, introducessi queste perso nella mia vita poi rimarrebbero; e quindi vorrei prendermi un pochino, magari, più di tempo, ehm, per effettivamente conoscere la persona, capire se mi piace e poi, in caso, effettivamente includerla, ecco.
Mh-mh. Ah. <chuckles> Ovvio. No, certo. Ma ha assolutamente senso, soprattutto quando come, appunto, nel tuo caso vengono coinvolte anche persone esterne, ovvero i tuoi amici, ehm, con i quali, presuppongo, ecco, ehm, tu abbia un rapporto duraturo, comunque che si è formato nel tempo da prassi, come appunto, preferisci tu, ecco, ehm, come creazione di amicizie. Quindi, magari, portare una persona con la quale non hai tutto 'sto rapporto, comunque lo stai ancora coltivando, in un gruppo già formato, potrebbe anche andare un pò a sfaldare alcune dinamiche quindi, è sempre megl curare come, appunto, vorresti fare te e, ehm, come ehm, cercare un pò più di comprendere la persona prima di fare questo step in più. Ehm, allora, secondo te, proprio un'ultima domanda, ehm, quali sono gli step, ehm, necessari, ecco, ad arrivare al punto clou, chiamiamolo, della relazione quindi a un legame vero per te? Cioè, mhmm, che fase appunto deve deve superare?
Esatto. Esattamente. Allora, sicuramente deve passare un pò di tempo perché, uhm, appunto, come ti dicevo, tu puoi anche incontrare magari una persona molto espansiva, uhm, che ti stia simpatica sin da subito, uhm, però una persona comunque tutti hanno dei difetti, delle parti negative del carattere e bisogna, secondo me, aspettare di vedere anche un pò quelle. Quindi, non so, di viversi anche un pochino di più, uhm, di vedersi tanto, uhm, mhmm, non troppo quindi. <chuckles> Però, uhm, di di viversi anche in qualche modo per cercare di capire l'altra persona. Uhm, mhmm, anche perché magari molti, non so, con te vanno super d'accordo poi quando, uhm, si tratta di avere a che fare con altre persone, uhm, cambiano o fanno uscire dei lati del loro carattere che sono diversi e non compatibili, uhm, mhmm, quindi secondo me il tempo è sempre necessario perché, mhmm, porta un pò tutti i nodi al pettine, ecco.
Mh-mh. <chuckles> Mh. Ho capito. Eh, eh sì, okay. Quindi per te la cosa fondamentale è proprio il non fare tutto subito, ecco, giustamente. Allora, io direi che in questo caso hai 2 strade da compiere, ecco: la prima è per il futuro, quindi, magari, come comportarti a riguardo con persone nuove che sicuramente andrai a conoscere, ecco, in questi ambienti; e la seconda strada, ovvero, andare un pò magari a, ehm, revisionare quelle che sono le amicizie che hai attualmente di cui mi parlavi, ehm, con le quali, ehm, però, appunto, stai percependo questo andare avanti, s troppo, subito. Quindi, per la prima strada, quindi per il futuro, io ti suggerirei, magari, nel momento in cui tu incontri una persona, chiaramente non con chiunque ma una persona con la quale percepisci comunque magari, mhmm, avrai un seguito, ehm, la vedrai più spesso, magari perché è in un ambiente lavorativo? In un ambiente, ehm, di studio, se appunto tu fai l'università, cose di questo tipo e, ehm, magari, ehm, stabilire subito dei confini concreti, ripeto, non al primo incontro perché forse sarebbe anche un pò strana come cosa da parte tua, però se vedi, ripeto, che l'amicizia, mhmm, si sta saldando, un rapporto sta nascendo, anche sotto forma di battuta, banalmente, non devi prenderla in privato o fargli un discorso serio, esagerato, ma parlarle, mhmm, di quelle che magari sono state le tue relazioni passate, ehm, platoniche, con persone che appunto non ti andavano a genio sotto questo aspetto, e vedere lei cosa ne pensa a riguardo, magari anche lei f mhmm, facendole fare, ecco, esempi di sue esperienze passate in modo tale che, ehm, non sembri un attacco nei suoi confronti, ma sembri una semplice chiacchierata in cui tu le stai parlando magari di esperienze un pò disagianti del passato, ehm, dalle quali appunto lei potrà cogliere comunque quali sono le tue preferenze, ehm, su su questi rapporti, ecco. Ehm, secondo te saresti in grado di farlo? Ripeto, in modo abbastanza casuale, proprio per non metterti in difficoltà e farti sentire in colpa?
Esattame Mh-mh. Mh-mh. Certo. <chuckles> Mh-mh. Guarda, in realtà questo è un consiglio molto azzeccato soprattutto perché, appunto, è una cosa che che dovrei fare, ed è proprio per questo, ehm, che te ne ho parlato oggi; ehm, perché credo proprio che questo sia nu un passo necessario, ehm, che sapevo che avrei dovuto fare, però sentirtelo dire, diciamo che me l'ha fatto realizzare ancora di più. Quindi
Bene. <chuckles> Erto, certo. Poi comunque, diciamo che, con le relazioni attuali che, appunto, hai già consolidato però consolidato, ripeto, mhmm, in modo negativo, proprio perché sono fondate un pò su bugie da parte tua, ma bugie bianche, diciamocelo, ehm, magari con queste persone, se vedi che comunque la situazione comincia, tra virgolette, "a degenerare" o continua lo stesso comportamento da parte loro, puoi fare 2 cose: o puoi, appunto, con loro, parlarne ma, invece, in modo serio, ecco, dicendo appunto che magari non sei ancora pronta a parlar di ter determinate cose o determinati fatti; oppure, se proprio la persona in sé non ti va a genio, se sono amicizie un pò, tra virgolette, "di convenienza" forse è anche l'ora di lasciarle andare, ecco, se non ti stanno portando a nessuna cosa in più nella vita; è una scelta difficile, ma va fatta.
Esatto. Assolutamente. Guarda ti ringrazio ancora per i consigli che mi hai dato, e per avermi anche fatto aprire un pò gli occhi. Quindi, sei stata veramente molto utile, quindi ti ringrazio tanto.
Nessun problema, grazie a te per avermene parlato e allora ti auguro il meglio per quanto riguarda questa tua situazione.